ये कई बार होता है ना कि, एक इंसान को अपने ख़ासकर अपनी प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी में करियर बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार उसे करियर चेंज़ करना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि करियर चेंज के लिए काफ़ी लोग ऐसा भी कहते हैं कि नेटवर्किंग होना आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संपर्क होना ज़रूरी है। तो आप क्या मानते हैं कि करियर में अगर बदलाव करना हो तो उसके लिए नेटवर्किंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? और अगर अ, उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे पाएँ तो तो भी बड़ी मेहरबानी होगी?
हाँ, बिल्कुल होती है, पता है हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ़ करियर की बात कर रहे हैं। लेकिन आप एक सामान्य दिनचर्या, सामान्य जीवन में भी देखिए, आपको नेटवर्किंग का कहीं-कहीं फ़ायदा मिल जाता है। देखो उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको बताऊँ। आप कहीं गए जहाँ पे आपने गाड़ी पार्क कर दी और वो पार्किंग की जगह नहीं थी नो पार्किंग में आता था वो जगह। है ना? लेकिन आपके कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके कोई ऐसे संपर्क हैं अ, जहाँ पे आप एक फ़ोन लगाएँगे और आपकी गाड़ी बिना चालान, बिना ज़मानत, बिना पैसे दिए हुए छूट जाएगी। तो ये क्या है, काम आई ना? मतलब सामान्य जीवन में भी हमारी नेटवर्किंग काफ़ी काम आती है। है ना? आज आप उन वो आपके काम आए हैं कल उनको कोई काम होगा, आप स आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं कल उनके आप काम आएँगे। तो ऐसे ही क्या है एक-दूसरे से जुड़-जुड़ के जाने कितने ही लोग किस-किस चीज़ में एक-दूसरे से काम आ रहे हैं सिर्फ़ नेटवर्किंग की वज़ह से। तो वो तो करियर है भई उसमें तो चाहिए ही।
जी। हुँ, हुँ। हाँ, जी हाँ। नेटवर्क ही। बिल्कुल। जी, हाँ।
आपने देखा होगा ना कि आजकल ना अ, इसी वजह से शायद चूँकि अब कार्यक्षेत्र की बात हो रही है ना तो यहाँ पे थोड़ी-सी प्रतिभा वाली भी बात हो जाती है कि अ आपने ये देखा होगा कि जिन लोगों में प्रतिभा नहीं भी है ना आपको लगता है कि ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो ऐसा है ही नहीं इसके अंदर तो वो क़ाबिलियत ही नहीं है। पर आप देखिए वो लोग भी कहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं कहीं न कहीं उनकी नेटवर्किंग ही काम आ रही है शायद इसलिए वो वहाँ बैठे हुए हैं। उनके अच्छे जुगाड़ तगड़े थे। उनके क संपर्क बहुत अच्छे थे तो उनको वो मुक़ाम मिल गया बल्कि वो तो क़ाबिलियत भी नहीं रखते ऐसा होता है ना?
जी अ, हुँ। जी हाँ। <chuckles> <chuckles> बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं <chuckles> ख़ासा रिलेट कर पाता हूँ कि अपने आसपास देखा है मैंने। अ, ख़ुद बताते हुए देखा है कि कुछ नहीं करना होता उसके बावजूद भी सैलरी अच्छी-ख़ासी मिल रही है क्योंकि, अ, कह सकते हैं नेटवर्किंग अच्छी है चाचा-ताऊ हैं कंपनी में या जो भी कज़न वग़ैरह है। उनकी बदौलत लगे हुए हैं। पर ये बताइए कि ना अ, जैसे अगर
<laughs> जी। हुँ।
कि, अगर प्रैक्टिकल लेवल पे मतलब मान लीजिए कोई पहली बार बहुत ज्यादा कह सकते हैं इस बारे में निश्चिंत नहीं है, श्योर नहीं है। मगर वो चाहता है एक अपना करियर एक तरह से कह सकते हैं, बदलना चाहता है, चेंज करना चाहता है। तो पहला पहला कदम क्या होना चाहिए? किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए करियर चेंज करते हुए?
मैं बताऊँ मैं इस चीज़ से गुज़री हूँ, तो मुझे पता है। मैं बिल्कुल ऐसे मैंने क्षेत्र में गई मतलब मैं नौकरी क्योंकि देखो क्या होता है ना जब अपन पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो अपन पढ़ाई से जुड़ा हुआ काम करते हैं। जैसे मैंने कैंपस सिलेक्शन से रिलेशनशिप मैनेजर का काम किया था क्योंकि मेरा एमबीए था। ठीक है? बट चूँकि वो पढ़ाई की वज़ह से मैंने किया इसलिए मेरा हो गया। बट मुझे जाना था बिल्कुल अलग कार्यक्षेत्र में। मतलब ऐसे कार्यक्षेत्र में जहाँ पर मेरे दादा-परदादा और पता नहीं कोई भी गया ही नहीं होगा। <chuckles> तो मुझे बड़ा मुश्किल थी हालाँकि ये नेटवर्किंग और ये सब, ये शब्द तो अभी आए हैं। जब मुझे चेंज करना था, मुझे बदलना था मुझे तो ये पता भी नहीं था कि इसमें ये सारी चीज़ें काम आती। मैं तो बस ये सोच रही थी कि मुझ में कौशल है, मुझ में काबिलियत है, मुझ में प्रतिभा है मैं तो कर ही लूँगी। पर हाँ, देखो शुरुआत अगर मैं तब भी बताऊँ ना, तो कैसी हुई मेरी कि होता है ना कि हम अपने हमारे जो दोस्त होते हैं हमारे आस-पास वो जानते हैं कि हमें किस-किस चीज़ में रुचि है। तो दरअसल मुझे जाना तो अभिनय में था, लेकिन है ना मेरे पास ना तो रास्ता था, ना ही मुझे कुछ भी ऊपर से नीचे मतलब ए टू ज़ेड वाली चीज़ें जो होती हैं वो मुझे पता थी। और ना ही मुझे ये पता था कि अ मतलब जहाँ पर मैं रह रही हूँ वहाँ रहकर हो नहीं पाएगा। बस मुझे इतना पता था कि मेरे अंदर प्रतिभा है अगर मैं मुझे कोई बोले कि तुमको ये चीज़ करनी है, तुमको ये किरदार निभाना है, ये ऐसा है, ऐसा है थोड़ा-सा बस ब्रीफ दे देगा और मैं कर दूँगी, बस इतना ही पता था, मतलब आत्मविश्वास था। लेकिन इससे मैं काम नहीं पा सकती थी ना। तो देखो, नेटवर्किंग कैसी हुई कि आपने किसी को बताया
हुँ। अच्छा। <chuckles> जी। बिल्कुल। जी, हाँ। हुँ। अच्छा। समझा। जी। हुँ।
उस व्यक्ति के संज्ञान में या ध्यान में रहा उसने फ़िर आपको बताया। तो मेरे साथ दरअसल ऐसे ही हुआ भले ही बहुत बड़ी नेटवर्किंग ना सही लेकिन कहते हैं ना कि एक व्यक्ति भी अगर एक व्यक्ति के संपर्क में है। तो दोनों ही एक-दूसरे के इतने काम आ जाएँगे कि शायद किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़े। <smacks lips> तो मेरे साथ ना ऐसे ही हुआ दरअसल मेरे दोस्तों को मतलब मेरे जो सहपाठी थे एमबीए के समय के उनको पता था। उन्हीं में से किसी एक ने मुझे कॉल करके कहा कि, "सुन वहाँ पे ना ऑडिशन हो रहे हैं। तू जाके ना दे दे अपना ऑडिशन समाचार वाचिका का है।" तो देखो अब वो बिल्कुल अलग फ़ील्ड है। है ना? वो मीडिया है और कहाँ मुझे एंटरटेनमेंट में जाना है पर चूँकि कैमरा है, कैमरा बस वही चाहिए था। तो मैं बस चली गई। तो ये कह सकते हैं कि मैंने जब शुरुआत करी तो एक छोटी-सी नेटवर्किंग ही सही मेरे काम ज़रूर आई थी।
जी। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। जी। दिलचस्प, अ, काफ़ी सही बोला आपने कहीं न कहीं कि अगर 2 लोग भी एक-दूसरे के काम आ जाएँ तो शायद दू तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ ये कह सकते हैं नेटवर्किंग से कम से कम एक ये होता है कि आपको अवसर मिल जाते हैं या अलग-अलग अवसरों के बारे में पता ज़रूर चल जाता है, कहाँ पे क्या है? क्या नहीं? तो ये आपने बिल्कुल सही कहा पर अ, ये बताइए कि अभी अपने नेटवर्किंग की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये नेटवर्किंग बनाई कैसे जाए? कैसे अ, आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके कॉन्टेक्ट्स या आपके संपर्क अच्छे हों, आप सही लोगों से मिलें सही लोगों से संपर्क बनाएँ? ये नेटवर्किंग सही माहौल में हो ताकि अ, आपको एक तरह से कह सकते हैं फ़ायदा हो उसका? आपको नई-नई अ, अब नई-नई मौ नए-नए मौकों के बारे में पता चलता रहे, नई-नई चीज़ों के बारे में पता चलता रहे, कैसे ये नेटवर्किंग बनाई जा सकती है?
उ, हुँ। देखो वैसे तो पता आजकल अब तो हम लोगों के पास ऑनलाइन बहुत सारे कह लीजिए कि सुविधाएँ हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म तो एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। लेकिन अ, मैं अगर अपने अनुभवों से बात करूँ ना तो भले ही मैं समाचार वाचिका बन गई और फिर मैं वहाँ काम करने लगी पर पता है फिर क्या हुआ, फिर अ, तब भी तो नेटव मुझे तो अभिनय में जाना था ना, तो मुझे तो कॉन्टैक्ट्स चाहिए थे ना, मुझे तो नेटवर्किंग बनानी थी। तो पता दरअसल क्या हुआ कि जब आप मिली-जुले क्षेत्र में जाते हो ना, <clicks tongue> तो भी आपको ना मिले-जुले क्षेत्र में भी कह लीजिए कि देखो भले ही वो मीडिया था और मुझे एंटरटेनमेंट में जाना था, त है तो संचार का माध्यम ही एंटरटेनमेंट भी, है ना? तो अ, जब मैंने मीडिया में काम किया मतलब मिलते-जुलते क्षेत्र में किया। अ, सोचो अगर मैं रिलेशनशिप मैनेज़र का काम करती रहती तो क्या वहाँ पर वैसे लोग आते जहाँ पे मुझे करना था? शायद 100 में से 1 आ जाते और शायद पता नहीं कभी आते, है ना? लेकिन जब मैं यहाँ काम कर रही थी, तो यहाँ पे तो हर दूसरे-तीसरे दिन ऐसे लोग आते थे, जो कहीं न कहीं मनोरंजन से जुड़े हुए हैं, अभिनय से जुड़े हुए हैं, डायरेक्शन में है, राइटिंग में है, तो मैंने मिलता-जुलता क्षेत्र चुना। वैसे ही मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अपने अनुभवों के आधार पर जब आपको नेटवर्किंग बनानी हो ना तो आप मह मिलते-जुलते जो अ, लोग हैं ना, जिनमें आप जिस चीज़ में आपको करना है काम उस अ, उससे जुड़े हुए लोगों से आप बातचीत करें, आप उनसे मिलें। या तो आप ऐसा कार्यक्षेत्र चुन लें जो मिलता-जुलता है और आपके अ, अगर आपको असल वाला आप नहीं कर रहे हो काम तो कम से कम वहाँ तक सीढ़ी दे सकता है आपको चढ़ने के लिए कि ऐसे-ऐसे जाओ। तब मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने जब न्यूज़ चैनल में काम किया ना तो मेरी जो वहाँ की एक रिपोर्टर थी।
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। जी। हुँ, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
उसने मुझे दूरदर्शन का मतलब रास्ता दिखाया, अभिनय का रास्ता दिखाया। हाँ, तब मैंने वहाँ के डायरेक्टर से मीट करी, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मैंने फिर टेलीफ़िल्म्स करना शुरू करी। मेरे लीड रोल्स निभाए, फिर देखो वहाँ से फिर मेरे प्रोडक्शन हाउस में भी कॉन्टैक्ट बने, है ना? क्योंकि ये ही होती है नेटवर्किंग। आप जैसे-जैसे क्षेत्र में उसी क्षेत्र में और ल भले ही आप बाहर से घुसे हो, है ना? लेकिन अन अंदर-अंदर ना आप घुसते जाओगे कैसे भी करके। तो उससे मिले-जुले हुए लोगों से मिलो आप।
ओह अच्छा! दिलचस्प। हुँ, हुँ। जी, दिलचस्प आपने काफ़ी बात बताई कि जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं लोगों से बातचीत होती है कहीं न कहीं और सही कहा आपने आजकल तो खैर काफ़ी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा साधन है जिससे आप लोगों से हम कहीं न कहीं जुड़ सकते हैं। पर अ, ये बताइए कि जैसे अ, आजकल तो ऐसा भी हो गया है ना कि अ, एक जैसे लिंक्डइन वग़ैरह आ गया है काफ़ी कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स की हम बात कर ही रहे हैं तो उसमें कैसे कै का काफ़ी बार ऐसा होता है लोग हिचकिचाते हैं या उन्हें पता नहीं होता कि कै लोगों से जुड़े कैसे या उन्हें रीच आउट कैसे करें और बात शुरू करनी है तो कैसे करें? तो अ, अपने अनुभव के आधार पे आप बताइए कि क्या कोई ऐसी अप्रोच क ख़ास अप्रोच होती है अगर आपको किसी को रीच आउट करना है किसी से बात करनी है, चाहे वो ऑनलाइन आज ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के स माध्यम से हो या ऑफलाइन हो, कैसे कैसे कोई और कइयों को तो झि झिझक होती है क्योंकि काफ़ी लोग थोड़े से क्या कहें अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होते हैं उनमें कई बार ए ऐसा एकदम से रीच आउट करना, बात करना किसी से इस बारे में, ख़ासकर प्रोफ़ेशनल जो कारणों की वज़ह से बात करनी हो नेटवर्किंग बनानी हो, तो काफ़ी लोग उसमें बहुत ज़्यादा कंफ़र्टेबल नहीं होते हैं तो आप बताइए कोई अप्रोच है या सीधा रीच आउट करें?
हुँ, हुँ। अ, मैं बताऊँ मैंने जो किया है। पता है कई बार ऐसा होता था कि जैसे मुझे किसी डायरेक्टर का नंबर तो मिल गया है, पर ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि अ, क्या मैसेज करें ऐसा ना हो कि सामने वाले को या तो परेशानी हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए या वो ये सोचे कि नंबर कहाँ से मिला। हालाँकि देखिए ऐसा तो नहीं होता क्योंकि पूरी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री कह लो पूरी नेटवर्किंग पे प पूरे कॉन्टैक्ट्स पर ही चलती है। है ना?
जी, हाँ। ऐसे ही काम करती है। बिल्कुल।
हाँ, लेकिन पता है क्या हुआ एक संकोच मुझे भी आ रहा था। क्योंकि क्या है ना यहाँ पर अपन ने थोड़ा-सा बाहरी परिवेश के हिसाब से सोचना शुरू कर दिया अपन ने ये नहीं सो अपन पहले ये सोचने लगते हैं कि देखो मुझे इस फलाने व्यक्ति से फलाना काम है इसलिए मुझे इससे बात करनी है। हम लोग को पता है ठीक है, लेकिन कभी-कभी पता है यही चीज़ जो हमें पता है ना ये सबसे बड़ा रोड़ा बनती है। तो सिंपल सी बात है आप जब किसी को अप्रोच कर रहे हो ना आप सिंपल सिर्फ़ इतना-सा लिखो कि हैलो या नमस्ते या प्रणाम, कैसे हैं आप।
हुँ। जी, हाँ। जी।
अब बस आप इतना-सा लिख दो कैसे हैं आप, फ़िर देखिए सामने वाला ना आपको ख़ुद रिप्लाई करता है कि मैं ठीक हूँ जी, आप कौन? फ़िर इस तरीक़े से बात बढ़ती है। अगर सामने वाला रुचि नहीं दिखाएगा तो वो आपको मैसेज करना बंद कर देगा, फ़िर आप बिल्कुल मैसेज मत करिए। इसी से पता चल जाएगा कि वो उसकी निज़ता का सम्मान करता है तो आप भी करिए। फ़िर ऐसा नहीं कि बिल्कुल घुसे ही चले जा रहे हैं बार-बार मैसेज कर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं करना है फ़िर आप उसकी निज़ता का सम्मान करिए। और अगर आपको लग रहा है कि अ, यार अब तो ये अ, ब ये हाल-चाल वाली बातें बहुत हो गईं अब सीधा आप अपना रेज़्यूमे भेजिए और आप उनको कहिए कि देखिए, ये मेरा अ, अनुभव है। अगर आपको लगता है कि आपके पास मेरे लिए कोई काम है तो आप बिल्कुल मुझे बिना झिझक के अ, संपर्क कर सकते हैं। है ना? तो देखो ऐसे बनते हैं कॉन्टैक्ट आप जब तक सामने वाले के ऊपर बोझ नहीं बनोगे ना वो आपको बढ़िया तरीक़े से बिल्कुल कह लीजिए कि एंटरटेन करेगा। लेकिन जब आप उसको अनुभव करा दो कि आप ज़्यादा घुस रहे हो या आप उसकी निज़ता भंग कर रहे हो, तो ये यहाँ पे संपर्क वहीं बनने से पहले ही टूट जाते हैं।
बात शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। <chuckles> जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। ये आपने कहीं न कहीं सही बात की। काफ़ी लोग एक एक मन में एक क्या कहेंगे उसको? एक धारणा लेकर पहले से ही चलते हैं। एक प्रीकन्सीव्ड नोशन होता है मन में, कि वो इस तरह से क सामने वाला व्यक्ति इस तरह से शायद रिस्पॉन्ड करेगा, या शायद हमारी बात ना सुने, या क्या सोचे। पर हाँ, इतना शायद हम इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, या इतनी जो हमारी सोच है, कहीं न कहीं यही एक रुकावट बन जाती है, बीच में। पर अभी जैसे उम, इ बात हो ही रही है, तो आप ये बताइए कि क्या काफ़ी लोग जो हैं, आजकल काफ़ी सुनने को ये मिलता है, मैंने अपने आस-पास भी सुना है कि उसको ज़ ज़्यादा कुछ आता नहीं था, मगर क्योंकि उसकी नेटवर्किंग अच्छी है या फिर कहें, उसके रिश्तेदार हैं, है ना? उस कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हैं, उन्हों उसकी वज़ह से उसका हो गया। और उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, जाके बस हाज़री लगानी होती है, और सैलरी मिल रही है उसको अच्छी, ऐसा है, वैसा है। आपको क्या लगता है, ये सच है? क्या नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा आजकल फैल गयी है? क्या इतनी ज़्यादा प्र ब क्या कहेंगे कि नेटवर्किंग क्या इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गयी है आज, इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गयी है कि उसमें कई बार स्किल्स या कौशल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती?
हाँ, हो तो गई है, पर पता है शुरू से ही है ऐसा नहीं है कि अभी ज़्यादा हो गई है बस ये कि अब लोगों को पता चल गया है पहले पता नहीं था। तो जिनको पता नहीं था वो प्रतिभा के पल पे सब कुछ पा लेते थे और जिनको पता था वो जुगाड़ जिसको हिंदी में ना जुगाड़ कहते हैं दरअसल, तो वो करके और वो पा लेते थे जो उनको पाना है। तो बहुत है आजकल तो ये मैं सच बताऊँ अम, जुगाड़ तो पता है लोग ऐसे भी लगा लेते हैं कि जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों में अ, बराबर प्रतिभाएँ हैं, ठीक है? लेकिन 1 व्यक्ति जो है ना अ, संपर्क करने में काफ़ी बढ़िया है मतलब उसको पता है कि सामने वाले से क्या बात करनी है? किस बात को कैसे कहना है? या अगर वो उसको ये पता चल गया कि मैं इस फलाने व्यक्ति का ये काम कर सकता हूँ, या उसको लग गया कि ऐसी परिस्थिति बनी कि भाई बताऊँ मैं कर देता हूँ तुम्हारा ये काम, तो सामने वाला क्या है? उम, कह लीजिए कि एहसान तले दब गया, या फिर कभी हो गया कि नहीं यार ये कभी तो जीवन में काम आ सकता है। तो वो क्या करेगा प्रतिभा तो दोनों में समान थी लेकिन प्राथमिकता उसको देगा जो उसके काम आ सकता है।
अच्छा। हुँ। जी। काफ़ी बढ़िया, बिल्कुल। जी। दब जाता है। हुँ। काम आएगा। ये बिल्कुल, ये आपने कहीं न कहीं सही बात की, कि एक तरह से कह सकते हैं कि आपको बात करनी आनी चाहिए, बात पहुँचानी आनी चाहिए और कहीं न कहीं आप जो आपने बात की ना कि काफ़ी लोग यही सोचकर एक तरह से कह सकते हैं, समान प्रतिभा वालों में भी यही सोच कर अंतर करते हैं कि कौन बेहतर उनके काम आ सकता है, कहीं न कहीं अपनी कन्वीनियंस देखी जाती है आजकल लोगों के द्वारा। तो बिल्कुल आपने सही कहा इस बात से मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ और बढ़िया लगा आपसे इस बारे में बात करके आपके अनुभव जानकर बढ़िया लगा, आपने काफ़ी बढ़िया सलाह भी दी। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपसे यूँ ही बात होती रहेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। उ, हुँ। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने अनुभव बताए जो सच में मुझे जब मैं अनुभव कर रही थी तो मुझे पता नहीं था कि कभी अनुभव के तौर पर इनको कहूँगी। और मुझे भी उम्मीद है कि हम आपसे बात करेंगे और आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, आपका बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल।